Então, eh, eu queria conversar um pouco, porque eu tô num momento da minha vida
Hum.
que eu tenho repensado muito, assim, minha educação alimentar, né, e eu eu gosto de de fazer academia, de fazer exercício físico, de, né, praticar esporte e tudo mais, então naturalmente chega um ponto que a gente quer equilibrar também a questão da da nutrição ali, né, realmente melhorar a qualidade, né, dos alimentos que a gente tá ingerindo. E aí eu queria muito uma ajuda, se possível, né, se tiver alguma dica pra compartilhar, que eu ainda tenho muitos alimentos ultra processados, assim, na minha dieta do dia a dia, e aí eu queria, sabe, tentar eliminar o máximo possível.
Uhum. Uhum. Assim, me conta um pouco mais sobre isso, né, me dá exemplos dos alimentos ultra processados que você come, eh, como a gente pode, né, eh, substituir por outras coisas, então me fala um pouco mais.
Então, assim, acho que tem muito dos embutidos, né, que eu acabo, eh, comendo, tipo, ah, salsicha, mortadela, né. Aí tem também os ultraprocessados da parte do doce ali também, né, eh, que eu acabo, eh, colocando um pouco na na na dieta também. E e no geral, né, acho que por questões de preço, às vezes eu acabo comprando um uns alimentos, né, enlatados ali pra, eh, por praticidade também, às vezes em casa. Então, é algo que eu tô tentando diminuir gradativamente, mas eles ainda estão muito presentes, assim.
Uhum. E assim, me fala com que frequência você costuma comer esses, eh, ultraprocessados?
Então, agora com a minha o aumento da minha frequência ali, eh, praticando os os esportes e indo para a academia, eu até tenho tido um pouco de consciência a mais, né, então tenho diminuído. Mas eu acho que ainda acontece ali por volta de 3 vezes na semana de eu consumir esses alimentos ultraprocessados. E no café da manhã, né, aquelas partes que são mais doce ali, né, eh, acabo, eh, consumindo um pouco mais de frequência, assim.
Uhum. E assim, você falou que consome salsicha, esse tipo de alimento, geralmente é numa refeição principal? Tipo, e você faz em casa suas refeições, você faz na rua, compra pronto, como que funciona?
Em casa, eh, esses, em específico, eu utilizo um pouco menos, né, então eu acabo consumindo um pouco mais na rua, assim, né, por praticidade. Às vezes, ah, tô com uma vontade de comer um hambúrguer ou então, eh, um um cachorro-quente e tudo mais. Então, a a acaba indo ali no numa barraquinha próximo, né, da de casa ou do trabalho, né, então em casa mesmo eu acabo utilizando menos, eh, mais fora mesmo.
Uhum, ok, entendi. Então, assim, né, você pode ter um pouco de controle, né, sobre o que você come fora. Eh, aonde você mora, eh, o que que geralmente come, né, quando tá na rua? Tem, tem me conta um pouco.
Então, eu moro na França, né, atualmente, então, é, eles têm pelo menos na na cidade onde eu moro, assim, eles têm assim várias opções assim de comida de rua e geralmente essas comidas de rua que eles têm aqui é mais, é, do do pessoal do dos árabes, né, então tem bastante tem kebab, tem eles utilizam muito salsicha, linguiça, né, no colocando nos pães e tudo mais e e também, eh, principalmente a parte de doces, né, eles acabam também utilizando bastante aqueles, é, cremes e e pastas u ultra processadas pra fazer ali a a os doces que acaba comendo também na nas lojas e tal, nas nas confeitarias.
Uhum. Uhum. Assim, entendi, né, é cultural da onde você mora, hã, o que você pode tentar fazer, n talvez não seja tão fácil, é evitar o máximo possível de comer fora, porque culturalmente, pelo que você explicou, está muito aí atrelado, né, ao local que você vive o consumo desse tipo de alimentos, então assim, o o que você pode fazer é tentar já todas as refeições fazer em casa, não sei se você cozinha ou tem alguém que cozinha pra você, tentar fazer ali um um um arrozinho, um legumezinho, um grelhado, né, pra tentar também não ter fome quando sair de casa e consequentemente acabar não comendo essas coisas.
Sim, sim. Sim, sim. Uhum, faz sentido. É, não, faz sentido pra mim mesmo, porque acaba que essa esses momentos que eu como, né, ah, um cachorro-quente ou então um, um hambúrguer ali do McDonald's, que enfim, que o hambúrguer do McDonald's, né, podemos considerar um ultra processado ali, né, que ele não é uma carne natural igual de uma de uma hamburgueria artesanal, né, então acho que acaba acontecendo isso mesmo, quando sai com fome ali, eh, dá o desejo de comer e acaba indo, né, comer esse tipo de coisa, eu acho que faz sentido mesmo.
Uhum. Uhum. Verdade. Uhum. É. Ma mas assim, voc você falou até desses lugares, né, que tem aí, que tem esses, eh, alimentos mais ultra processados, inclusive no doce. Tem a alguma opção quando você come fora que a comida é mais saudável, não tem tanta coisa assim do gênero?
Olha, tem, tem sim, porque tem vários outros locais aqui que, eh, eles não utilizam tanto, eh, os alimentos ultraprocessados, eles têm comidas eles têm muitas opções de comidas, por exemplo, colo é, com vegetais, né. Ah, de repente, se você está querendo comer um um macarrão, então tem o macarrão que é com molho à base de vegetais, né. Não não utiliza, eh, o molho de tomate daqueles, sabe, aqueles ultraprocessados, utiliza, é o tomate mesmo. Então, tem sim opções, né. Eu acho que é só a questão de de controlar, como você disse, né. Porque quando sai, a combinação é assim, né, quando sai com fome, está com desejo ali, né, de comer algo, né, assim, mais, eh, mais assim porcaria mesmo, né, como diria, né. É, gorduroso e tudo mais, acaba sentindo essa vontade, né, quando está com muita fome. Enfim, tem que lidar com esses hábitos mesmo.
gorduroso, né, mas Uhum. Hum. É, é o bom realmente é é tentar, né, manejar aí o máximo possível as suas refeições. E quando sair, tentar já encher a barriguinha, né, com coisas mais saudáveis. Tirar porque os alimentos ultraprocessados, eles causam muitos danos, né, tanto a salsicha quanto uma uma legião deles. Ah, tem muito sódio, ah, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que ficam com problemas de pressão, né, colesterol. Então assim, é bom, né, não não dar margem aí para que isso aconteça. Exato. Agora, comer um McDonald's, por exemplo, né, hã, de repente, 1 vez por mês, por que não? Ou, sei lá, uma vez quando você está viajando pra X lugar, por que não, né. Resolve, é aquela coisa ali. Agora, toda semana, quase todos os dias, não dá, porque realmente, né, a a constância vai acabar te trazendo a conta.
Aham. Aham, sim. Não abusar, né. Aham. É, então, tinha tinha até uma época, hoje em dia nem tanto, mas tinha uma época que era meio que sagrado, toda sexta e sábado, né, a gente pedia ou um fast-food, né, ou uma pizza, sabe, sempre coisas assim que não são tão saudáveis, sabe, então, eh, acaba que o corpo sente assim, né, a gente fica, nossa, demora para <chuckles> fazer digestão, né, sabe, a gente sente que não não está legal, assim, então, eh, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando.
Uhum, e você, e pelo que você falou, você gosta de fazer exercício físico, você não sente que prejudica quando você come esse tipo de alimento?
Isso. Nossa! Nossa, assim, é, eu faço treinos no sábado de manhã, por exemplo, e se eu comer um um um fast-food ali, um hambúrguer que seja, na sexta-feira à noite, nossa, eu acordo no sábado meio cansado, sabe, o exercício ele não, não rende tanto, então, já já já deu para perceber assim o impacto que tem, sabe, desse tipo de alimentação no dia a dia e o quanto que ele impacta também na na performance mesmo, assim, dos exercícios.
Uhum. Uhum. Isso é uma boa, né, também é uma motivação pra você, né, cada ve cada vez que passa, cada dia que passa, você evitar comer esse tipo de alimento. Eh, não sei se é muito difícil pra você, mas por exemplo, algumas opções de hot dog, eh, têm aquela salsicha com vegetariana, né, com legumes. Você já experimentou ,trocar a salsicha normal po por aquele tipo de salsicha?
Não, ainda não. Pra ser bem sincero, ainda não, mas pra mim não seria um problema, não. Acho que eu vou até experimentar mesmo, procurar ver se tem por aqui, mas ainda não não tinha experimentado.
Uhum. Tem um um lugar que é bem comum, que é o IKEA, né, lá tem esse tipo de de salsicha. Não sei, se, eh, na na zona que você mora tem algum próximo?
Não, na na na minha cidade só tem acho que, 1 IKEA, mas só que, assim, ela é ela é longe, porque é uma IKEA, bem grande, assim, né. E aí, ela fica numa parte um pouco mais afastada da cidade, não fica no centro da cidade mesmo.
Uhum. Uhum. Não. Pode, é, quem sabe, né. Um dia você pode ir lá experimentar. Se você não encontrar aí na cidade que você mora, é uma opção.
É, não, vou vou vou procurar. Assim, o que o que eu acho que é positivo na cidade que eu tô, é que aqui tem muito das feiras, né. Tem muitas, eh, feiras de rua mesmo, assim. Ela tem um a gente tem uma feira aqui que ela acontece todos os dias, de domingo a domingo, né. Assim, acho que é de 10:00 até 13:00. E eles têm uma variedade muito grande, assim de de vegetais, de frutas, né. Então é algo que eu tô tentando adicionar mais ali na na na minha alimentação do dia a dia. Isso que você falou de comer alguma coisa ali antes de de sair pra rua ou então pra tentar evitar comer o fast-food, né. Eu acho que daria pra colocar uma fruta, né, alguma maçã, alguma coisa que ajude a evitar isso, né.
Hum. Uhum. Olha, você pode usar frutas, eh, nuts, você pode utilizar, eh, manteiga de amendoim. Então, assim, são muitas coisas que você pode ter sempre à mão, né, pra pra evitar e pra não sentir fome.
Sim. Ah, sim, entendi. Nossa, muito obrigado pela conversa, viu. Acho que você deu umas dicas bem interessantes, algumas coisas que eu não tinha nem sequer cogitado fazer, né. Eu acho que vai ajudar bastante pra eu tentar diminuir esse consumo dos ultraprocessados na minha vida. Obrigado mesmo.
Uhum. Ai, de nada. Fico feliz e torcendo por você, viu. Espero que você consiga fazer isso. Tchau, tchau.
Ah, eu também. Até uma próxima.
Até.